قُل لي كده إيه أغاني المناسبات في بلدكم وأنت ليه أصلًا مرتبط بيها وبتحبها؟
آآ بُصّ، أنا يعني أكتر أغاني باحبها هي أغاني ال العيد ورمضان، اللي هي بتاعة رمضان جانا وفرحنا به والكلام ده، وأغاني اللي هي العيد بتاعة العيد فرحة وال ال الحاجات دي فعلًا ليها ذكريات جميلة أوي معايا؛ بتفكّرني بطفولتي، بتفكّرني برضه بت باحس بفرحة وأنا باسمع الأغاني دي، آآ فرحة العيد وفرحة رمضان فعلًا الحاجات دي يعني جميلة بصراحة.
حلو. طَب يا ترى أنت بتحب الأغاني اللي مرتبطة بال بالمناسبة بتاعة رمضان أو العيد تحديدًا ليه، اشمعنى يعني رمضان والعيد، هل ما فيش مثلًا مناسبات تانية عندك لها أغاني مرتبطة بيها، والّا العيد مثلًا بيمثّل لك حاجة كبيرة ورمضان حاجة كبيرة وكده؟
آآ لأ، هو في حاجات طبعًا، يعني في حاجات بتبقى يعني في مناسبات تانية أفراح وكده، بس يعني ال ال الحاجة ال اللي في بلدنا كُلها بتفرح بيها هي الحاجات اللي هي المناسبات بقى ال آآ الأغاني ال كمان الأغاني الوطنية جميلة جدًا يعني، الحاجات الوطنية دي باحبها أوي باحب أسمعها. آآ فعلًا الحاجات دي أو رمضان والعيد والكلام ده بيخلّيك يعني مبسوط، الأغاني دي بت بتبسطك بال بال ب بدخَّلة رمضان عليك آه، والفرحة بتاعة ده والإعلانات والحاجات دي بتبقى جميلة.
ممتاز. مفهوم، مفهوم. مفهوم. مفهوم، طيب بالنسبة لرمضان، يعني هل في أغنية مُعينة مُحددة كده أنت أول ما بتسمعها بتحسّ برمضان وبتحسّ الأج بالأجواء الرمضانية الجميلة المعروفة وكده، آآ والمطرب مثلًا صوته بيأثّر فيك ولحن الأغنية نفْسها وكلماته، هل في عندك نموذج لأغنية فعلًا ب بتعيّشك الجو الرمضاني؟
آآ طبعًا، طبعًا، يعني أغنية رمضان جانا بتاعة محمد عبد المُطِّلب، الأغنية دي يعني من أشهر أغاني استقبال رمضان اللي هي بتسمع وأنت ماشي ف
إمم، اهم.